Ça, je m'en rappelle plus. Je me rappelle seulement, que c'était plein à craquer, qu'on on à la rigueur, on on étouffait même, heu, à l'intérieur de ce bus et de cette histoire avec la femme qui, heu, qui n'en pouvait plus, heu et qui, heu, qui a réagi, qui s'est voilà. Mais, mmh mh. Mmh mh. C
Mmh. Oui. Oh là là. Ah oui, d'accord. <laughs> La pauvre. Et est-ce que tu as d'autres, heu, d'autres petites, heu, galères peut-être, d'autres pépins qui qui te viennent à l'esprit justement pendant pendant ce séjour, ce 1er séjour, heu, certes, avec cette famille, mais quand même, à être partie seule? Est-ce qu'il y a eu des petits accros?
Oui, il y a eu des petits, heu, accrocs. Par exemple, heu, j'étais je suis allée sur une plage, un jour